अ, तो मैं बताना चाहूँगा कि अभी हाल-फिलहाल में ही मैंने एक जॉब नया अ, जॉब जॉइन किया है, तो कहीं कहीं न कहीं मेरे लिए एक नया फील्ड में, एक नए फील्ड से एक दूसरे फील्ड से एक नए फील्ड की ओर गया। तो कहीं न कहीं मैं बिल्कुल अ, खुश था शुरुआत में कि हाँ, मैं एक अब जॉब मैंने स्टार्ट कर दी है तो कहीं न कहीं मैं एक अच्छे करियर की ओर अपने जाऊँगा। लेकिन अ, धीरे-धीरे जब मैं इसमें गया तो मेरे को महसूस हुआ कि बिल्कुल अ, मेरे का थोड़ा इधर है हमारे इधर काम का दबाव, एकदम बिल्कुल प्रेशर वाला जॉब जिससे कहीं न कहीं मेरी पूरी दिनचर्या एकदम से बिल्कुल बदल गई। क्योंकि मैं एक दूसरे परिवेश से, दूसरे परिवेश पे गया भी अ, हूँ तो इससे बिल्कुल मेरा एक दिनचर्या ही पूरी बदल गई। एकदम बिल्कुल काम का प्रेशर आ जाना, तो सुबह जल्दी ब ड्यूटी चले जाना और शाम को देर रात तक ओवरटाइम करके वो आना। तो इससे कहीं न कहीं मेरे मैं देखता हूँ कि मेरी बिल्कुल उम, खाने की बिल्कुल भोजन की पूरी एक लाइफ साइकिल बिल्कुल बिगड़-सी चुकी थी। सुबह बिल्कुल तड़के उठ के चले जाना और दिन भर काम करना उधर, वहाँ वहाँ पर्याप्त म मात्रा में भोजन मिल पाना लेकिन स लेकिन रात को देर नाइट तक ओवरटाइम तक काम करना उसके बाद घर आना तो बिल्कुल एक मन ऊब-सा जाता है कि खाने भूख बिल्कुल मिट जाती है, मर-सी जाती है कि अब बिल्कुल मन नहीं करता। तो जिससे खान मैं देखता हूँ कि मेरे बिल्कुल खाने की एक लाइफ साइकिल बिल्कुल खराब हो चुकी है। बिल्कुल वही फिर दिनचर्या शुरू होना, सुबह उठना, वहाँ नाश्ता करना तो कहीं न कहीं वो मेरे बिल्कुल एक लाइफ मेरी पूरी दिनचर्या को उसने बिल्कुल खराब कर दिया है। कहीं न कहीं इससे इस कारण मेरा बिल्कुल एकदम वजन घट जाना, मेरे शरीर में बिल्कुल एनर्जी ना बच पाना। इन चि इन समस्याओं का मेरे को बिल्कुल सामना करना पड़ रहा है।
हाँ। हाँ। हुँ, जी, इस चीज़ को मैं समझ गया, काफ़ी गंभीर समस्या है। तो मैं आपसे कुछ जानना चाहूँगा कि यह समस्या कब से है और कितनी बार होती है आपको?
अ, तो मैं बताना चाहूँगा कि ये समस्या मेरे साथ हाल-फिलहाल से ही शुरू हुई है। अ, मेरे को अ, जॉब करते हुए कुछ अ, 5 महीने हो चुके हैं। तो अ, शुरुआत में तो मेरे लिए थोड़ा अच्छा था, बेटर था क्योंकि मेरे को ओवरटाइम शिफ्ट नहीं करनी पड़ रही थी। लेकिन धीरे-धीरे जैसे ही मेरे को थोड़ा काम का इ नॉलेज हो गई थी, तो मेरे को कंपनी ने ओवरटाइम अ, डेली करवाना शुरू कर दिया। इससे कहीं न कहीं मेरे को थोड़ा मेरी लाइफ साइकिल में बहुत इफ़ेक्ट हुआ, थोड़ा मेरी नींद से लेके मेरी भोजन की पूरे उसमें। अ, तो थोड़ा काम का दबाव रहता था, तो कहीं न कहीं होता है कि मेरे को ये टारगेट पूरा करके देना है। तो इस वजह से हम ज हमें जो लंच का टाइम मिलता था आधे घंटे का, तो मैं उसमें भी बिल्कुल अच्छे से खाना नहीं खा पाना क्योंकि लंबी कतार लग जाना, तो कहीं न कहीं थोड़ा कम खाना जी, तो वो थोड़ा कहीं न कहीं फिर काम में थोड़ा दिक्कत होती थी क्योंकि कहीं न कहीं होता है ना कि हमें अगर हमारा भरपूर खाना ना हो, तो कहीं न कहीं वो चीज़ फिर हमें भूख लग जाना, काम के बीच मन ना लगना। वही फिर देर रात तक काम करके घर आना, तो कहीं न कहीं फिर मन का भूख म मन खाने-खाने का मन करता, लेकिन बनाने के लिए थोड़ा अंदर से एक वो नहीं होता है कि हाँ, बना पाऊँ, बिल्कुल मन ऊब-सा जाता है, बिल्कुल थका-हारा आदमी। तो ये समस्या मेरे साथ चल रही है।
हाँ, हाँ। हुँ, हुँ, हुँ। जी, जी, जी। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। जी मैं इस चीज़ को पूरी तरीके से समझ गया। तो मैं आपसे कुछ अ, ये भी जानना चाहूँगा कि दिन में किस समय जो आपकी भूख है वो आपको मतलब कम रहती है? अ, क्या आपका भोजन भी छूट जाता है?
जी कभी-कभी जब हमारे ऊपर थोड़ा टारगेट ज़्यादा होता है कि हमें इतना आज प्रोडक्शन करके देना है तो उस समय बिल्कुल जब टारगेट आता है ना ऊपर से, तो ऊपर से प्रेशर रहता है कि आपको शाम को इतने बजे तक इतना टारगेट आपको देना है। तो उस चक्कर में कभी ना कभी कभी-कभी होता है कि बिल्कुल भोजन छूट जाता है। लेकिन उसका थोड़ा पछतावा बाद में होता है कि बाद में भूख लग जाना तो आप उस समय फिर अपने अ, वर्क प्लेस से आप उसे छोड़ के नहीं जा सकते। तो कहीं न कहीं, कभी-कभी जब प्रेशर वाला जॉब थोड़ा मार्केट से हमें अच्छा डिमांड आ जाता है तो उस समय ये चीज़ का सामना मुझे बहुत करना पड़ता है। मेरे साथ ये पिछले कुछ 2-3 हफ्तों से लगातार हो रहा है कि ये चीज़ मेरे लिए म मेरे साथ हो रही है कि अ, थोड़ा दिन का खाना मैं थोड़ा छोड़ रहा हूँ, सुबह जाके मैं थोड़ा नाश्ता करता हूँ, उसके बाद दिन का खाना मुझे छोड़ना पड़ता है। लेकिन वही है फिर रात का थोड़ा खाना मेरे को उस अ, मिल पाता है। लेकिन कहीं न कहीं मेरे को लग रहा है कि जिस मैं इससे अपनी पूरी हेल्थ को ज़रूर खराब कर रहा हूँ कि दिन का खाना छोड़ के।
हाँ। हाँ। हुँ, समझ गया। तो ये जो समस्या है काम की किस वज़ह से है? लंबे घंटों तक काम करना या फिर अ, डेडलाइन आ जाना या मतलब भावनात्मक चीज़ें हैं इसमें?
जी, ये बिल्कुल ये तीनों चीज़ें होती हैं क्योंकि लंबे घंटे तक काम करना। क्योंकि अ, प्रोडक्शन में होता है अब मैं बताऊँगा आपको थोड़ा खड़े-खड़े हमारा काम रहता है तो लंबे समय तक हमें बिल्कुल काम करना पड़ता है। बिल्कुल कन्वेयर पे बेल्ट होती है उसपे बिल्कुल हमें काम करते रहना पड़ता है। और डेडलाइन का बिल्कुल प्रेशर होता है कि डेली का डे एक टारगेट आता है कि आपको इतना प्रोडक्ट आपको अ, प्रोडक्शन करके कंपनी से बाहर देना है। कुछ कंपनी के स्टॉक में रखना है। तो एक प्रेशराइज़्ड बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़्ड जॉब हो जाती है। वो भावनात्मकता होती है जिससे कभी कोई हमारा साथी अ, छुट्टी पे होता है तो या उसको कुछ अर्जेन्सी काम आ जाता है तो वो अपना भी थोड़ा प्रोडक्शन हमें दे देता है कि अ, आप ऐसा करिए थोड़ा मेरा ये प्रोडक्शन आप निकलवा दीजिए। कभी जब आपको दि अ, परेशानी होगी तो मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगा। कहीं न कहीं इन चीज़ों के बीच हम अगर ये अ, होता है कि हम उसका भावनात भावनात्मक आदमी क्या करता है तो उन उस चीज़ को ले लेते हैं, तो कभी-कभी हमारे साथ होता है। उस डेडलाइन के चक्कर में लंबी देरी तक काम करना है, प्रोडक्शन देना है। क्योंकि उस चक्कर में थोड़ा कभी-कभी हमारी काम के दबाव के चक्कर में खाना भूख बिल्कुल अंदर से एक होता है कि प्रोडक्शन करके देना है। कहीं न कहीं आदमी को इस समय मैं मानता हूँ कि भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। जिस कारण उसे उन चीज़ों का परिणाम थोड़ा उसे बाद में होता है कि थोड़ा शरीर में कमज़ोरी आ जाना और अगर देर रात तक खड़े-खड़े काम कर रहा है तो कहीं न कहीं उसके स्वास्थ्य में ज़रूर उसका प्रभाव पड़ता है।
अच्छा, अच्छा। हाँ, हाँ। अ, दी हुँ, जी, मैं समझ गया इस चीज को, तो क्या कोई दवाइयाँ वगैरह चलती है आपकी नींद से या पेट से जुड़ी कोई समस्या को लेकर के?
अ, नहीं दवाइयाँ तो इन चीज़ों से नहीं चलती लेकिन अ, पेट से जुड़ी थोड़ा मेरी कुछ प्र परेशानी है उससे मैं अ, वो करता हूँ उसकी दवाई करता हूँ क्योंकि ग इसी, इसी कारण जब मैंने शुरुआत में जॉइन किया था तो, तब मेरा थोड़ा सब सही था लेकिन धीरे-धीरे होता है ना एकदम आप किसी दूसरे खाने की तरफ शिफ्ट होते हैं, मसालेदार खाना बनता है थोड़ा नई-नई चीजें बनती हैं, तो कहीं न कहीं उससे स्वास्थ्य पे थोड़ा पेट से जुड़ी समस्या मेरे साथ शुरुआत में हुई थी लेकिन अब सब सही है। तो शुरुआत में मेरे को इन चीज़ों का सामना करना पड़ा था क्योंकि थोड़ा मसालेदार खाना यहाँ बनता था कंपनी में, तो कहीं न कहीं वो मेरे स्वास्थ्य में थोड़ा उसने अफेक्ट भी किया जिससे मेरे को थोड़ा दिक्कत हुई कुछ टाइम और होता है थोड़ा अ, काम के चक्कर पे दवाई तो नहीं, नींद में बहुत असर पड़ता है, क्योंकि देर रात तक घर आना और उसके बाद फिर से फिर सोना एकदम से नींद ना आ पाना, क्योंकि दिन भर मशीनों के साथ लगे रहना कहीं न कहीं वो चीजें रात को थोड़ा दिमाग पे चलती हैं, कहीं न कहीं होता ही है। उसके बाद थोड़ा काम का प्रेशर भी रहना, अगले दिन का टारगेट मुझे बना के कुछ देना है, तो और ये समस्या बिल्कुल आती है नींद में भी आती है फिर सुबह जल्दी उठ के, तड़के उठ के अपना खाना बनाना या कुछ भी करना अपना। उसके बाद काम के लिए निकल जाना सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग। फिर वही दिनचर्या बिल्कुल शुरू हो जाना, फिर रात को आना, देर रात तक थके हुए आना बिल्कुल ये चीजें मेरे स चलते रहती हैं।
हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। अच्छा। हाँ, हाँ। हाँ। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ। तो क्या कभी आपने इसके लिए डॉक्टर को संपर्क किया? मतलब नींद को लेकर के या फिर कभी और किसी से कोई सुझाव माँगा था आपने?
अ, डॉक्टर से तो मैंने संपर्क नहीं किया मैंने, लेकिन मैंने बीच पे क्या किया था कि मैंने सुबह जल्दी उठ के थोड़ा योगा करने का प्रयास किया था। वो कुछ टाइम तक ही हो पाया म मेरे से, क्योंकि मेरी थोड़ा नाईट शिफ्ट और डे शिफ्ट दोनों चलती हैं। तो डे शिफ्ट में तो ये चीजें बिल्कुल छू नाईट शिफ्ट में तो ये चीजें बिल्कुल छूट जाती थीं, क्योंकि नाईट शिफ्ट में मेरे को लगता है कि आदमी डे डे शिफ्ट से ज़्यादा नाईट शिफ्ट में ज़्यादा थक जाता है, क्योंकि रात को एक नींद के समय आदमी काम कर रहा है खड़े-खड़े, तो कहीं न कहीं वो उसका पूरा दिन खराब हो जाता है, इस वजह से। तो मैंने किया था कि योगा इन चीज़ों को मैं थोड़ा अमल में लाया था, लेकिन वो चीज मेरे साथ थोड़ा ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाई।
अच्छा, अच्छा, हाँ। अच्छा, अच्छा। हुँ, जी, मैं समझ गया। देखिए, योगा जो आपने बोला छोड़ा है, वो कहीं न कहीं एक बड़ी गलती की आपने, है ना? योगा एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, जो आपकी नींद को, खाना और सारी चीज़ों को बैलेंस करके चलती है। और मैं एक चीज़ और आपसे कहना चाहूँगा कि जो आपका कार्य है, वो उतना ही करें, जितना आप उसकी क्षमता रखते हों, है ना? क्षमता से ज़्यादा कार्य करना मैं समझता हूँ। पैसे हर किसी को प्यारे हैं, पैसा हर किसी को ज़रूरी है। है ना? मगर क्षमता से ज़्यादा अगर आप काम करते हैं ना, कहीं न कहीं वो आपके लिए ही हानिकारक होता है। मानिए एक दिन आपने 9 घंटे से बढ़कर के 12 घंटे काम कर लिया, ठीक है। आपकी 9 घंटे की ड्यूटी होती है, मगर आपने 12 घंटे काम कर लिया। मगर आप इतना थक गए या इतना बीमार पड़ गए कि आप दूसरे दिन 2 घंटे तक काम नहीं कर सकते, तो कहीं न कहीं उस 3 घंटे के चक्कर में आपका पूरा-पूरा 9 घंटा चला गया। है ना? तो ये एक चीज़ है, जो मैं हमेशा आपको बोलूँगा कि आपको अ, काम उतना ही करना चाहिए, जितना आपकी क्षमता में हो, है ना? क्षमता के अनुसार अगर आप काम करेंगे, हमेशा आपको मतलब एक तरीके से फ़ायदे में ही रखेगा, है ना? आज अ, शायद आपको कम पैसा मिले। है ना? थोड़ा दूसरों से कम मिले, मगर आप दूसरों से ज़्यादा प्रोडक्टिव होकर काम कर पाओगे, है ना? और दूसरा जॉब से हट करके खुद के लिए टाइम निकालना, या तो योगा आप कर सकते हैं, या तो सुबह टहलने जा सकते हैं, है ना? आप कुछ भी करके अपने व्यायाम के लिए टाइम निकालिए। व्यायाम किसी भी प्रकार का हो सकता है। है ना? अगर आप की कंपनी में अब जैसे आपका त आपने तो बोला प्रोडक्शन वर्क है, तो शायद वैसा ऑफिस होता नहीं होगा। है ना? तो जैसे अगर आपके आस-पास कोई जिम है, तो आप जिम भी जॉइन कर सकते हैं। वरना सबसे बढ़िया तरीका अगर दिन में आपके पास 10 मिनट आप अपने लिए निकाल पा रहे हैं, है ना? तो गाइडेड मेडिटेशन की एक टेक्नीक होती है, जो आपको कान में इयरफोन लगा के फ़ोन को साइड में रख देना है, बाकी सारी चीजें जैसे-जैसे वो आपको बताएँगे, वैसे-वैसे आपको करती जानी हैं। है ना? इससे आप जो है, बहुत अच्छे तरीके से मेडिटेट कर पाओगे और साथ ही साथ जब मेडिटेशन आप करते हैं, है ना? इससे आपका दिमाग जो है, वो काफ़ी शांत होता है। और अ, शांत होने के बाद, आप सबसे पहले तो देखिए, आपकी जो नींद है, उस पे अच्छा असर पड़ेगा, है ना? आपको प्रॉपर नींद पड़ेगी, जब द आपका दिमाग शांत रहेगा, तो अच्छी नींद आएगी। और दूसरा, कि जब अच्छी नींद आएगी, दिनचर्या अच्छी चलेगी, थके आप रहेंगे, है ना? दिमाग में कोई इतना तनाव नहीं रहेगा, तो आप ना सबसे बढ़िया तरीके से अपने भोजन को खा पाएँगे। है ना? वरना भोजन ना खा पाने की एक और समस्या यही होती कि ये होती है जी कारण कि आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है। नींद नहीं पूरी होती, तो अनईज़ी यानी अ, अच्छा-सा नहीं लगता है, है ना? तो थका-थका लगता है, तो कुछ खाने का, कुछ करने का मन नहीं करता। ऐसे में अगर आप अ, भोजन को अ, मतलब नींद को अच्छी तरीके से पूरी करेंगे, तो खाना भी खाने में आपका पूरा मन लगेगा। जी।
जी। जी। जी। जी। बिल्कुल। जी। जी, जो मेरे को लग रहा है, जो भी आपने मेरे को सलाह दी, योगा करना, गाइडिड मैडिटेशन करना, तो और अपने लिए समय निकाल पाना, मैं इन चीज़ों पे ज़रूर अमल करूँगा। मेरे को लग रहा है कि कहीं न कहीं, ये चीज़ मेरे लिए थोड़ा बेहतर साबित हो पाएँगी और जिससे मैं थोड़ा ये जो काम का दबाव है और मेरा जो भोजन का थोड़ा ये लाइफ़ साइकिल बिल्कुल खराब हो रही है, इन चीज़ों पे ये बेहतर काम करेगा। मेरे को आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।
जी, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपनी इस समस्या से ज़रूर उबरेंगे। मैं हमेशा आपकी मदद के लिए हूँ।